Kak mau nanya dong Kak, eee, menurut Kakak itu mindfulness itu sama nggak sih Kak sama relaksasi Kak?
Mmm, gimana? Mmm, kalau menurut aku sih beda ya Kak ya, mungkin agak mirip karena kan ujung-ujungnya tujuannya juga sama, kayak biar orang tuh, dalam tanda petik bisa tenang, bisa sadar sama situasi dan bisa bertindak tanpa gegabah gitu tanpa impulsif kayak gitu, tapi menurutku sih bedanya itu lebih ke, eee, di konteksnya dan juga tujuan dari si kedua hal ini, kalau yang aku tahu ya Kak relaksasi itu suka aku lakuin kalau misalnya akunya lagi, eee, pusing lagi tiba-tiba, eee, capek badannya terus, eee, kewalahan gitu sama situasi yang ada kayak gitu, sedangkan mindfulness sendiri biasanya tuh, kayak pencegahannya kayak gitu, jadi kayak ya supaya si kewalahan tadi tuh, nggak terjadi aku ngerasanya sih lebih ke sana ya untuk aku pribadi.
Mhm. Mhm mhm. Oke. Mmm. Oke. Oke oke oke jadi istilahnya beda ya Kak ya antara mindfulness itu sama relaksasi meskipun mungkin ada beberapa hal gitu ya, yang sama kayak gitu Kak ya nah, tapi kalau bicara tentang mungkin pekerjaan ini Kak ya kalau Kakak sendiri gimana sih, eee, mindfulness itu bisa bantu waktu kerja Kakak? Gitu Kak.
Mmm, betul-betul. Baik. Mhm, Kebetulan aku juga baru mengenal teknik mindfulness tuh pas aku udah kerja sih Kak, karena kan dulu, waktu masih kecil itu, kayak aku kayak belajar-belajar aja kayak biasa kayak gitu dan, aku enggak nyangka ternyata, eee, aku kan juga punya kecemasan gitu Kak bisa dibilang jadi kalau mungkin karena, tuntutan orang tua yang akhirnya bikin aku tuh tertuntut untuk selalu menampilkan terbaik kayak gitu jadi, kalau misalnya ada suntuk dikit tuh, langsung nggak tenang, nggak nyaman, akhirnya hilang fokus mhm, nah pas aku udah besar aku udah mengenal teknik kalau mindfulness tuh kayak lebih kemawas diri gitu jadi aku sadar dengan situasi, aku sadar batasanku dan ini tuh, ngebantu Kak untuk aku tuh tanda petik bisa, "berhenti," gitu kapan aku merasa kerjaku udah terlalu berlebihan kayak gitu terus, kayak kapan aku harus, menyesuaikan gitu biar akunya juga lebih, eee, clean ya lebih jelas gitu mikirin mana yang aku prioritasin kerja dulu, terus mana yang bisa nanti kayak gitu lebih ke sana sih.
Oke. Oke oke. Mhm mhm. Mhm mhm. Oke oke oke oke, sih Kak ya tapi ya Kakak bisa nggak sih maksudnya jelasin gitu secara lebih terperinci atau lebih detail contoh gitu ya ketika Kakak, eee, menerapkan mindfulness ini dalam bekerja itu seperti apa tuh Kak?
Mmm, hmm. Iya. Mmm, paling pas ini sih Kak, aku nerapinnya tuh hampir setiap hari kebetulan, karena kan yang aku sadarin, bisa mawas diri terhadap kondisi, tahu kami kita berhenti itu, akan selalu bermanfaat gitu loh, pas aku kerja. Karena kan kebetulan aku, kerjanya proyek nih Kak. Kerja remote lah bisa dibilang. Jadi, aku tuh bukan yang kerja 1 proyek aja, tapi, sekarang aja tuh, aku udah pegang kayak, 3 atau 2 project gitu, sekitar 2 atau 3 project long la jangka panjang yang aktif kayak per hari tuh, aku harus selalu kontribusi sekitar 1 sampai 2 jam per proyek itu, kayak gitu. Jadi, kan bisa dibilang, eee, lumayan padat juga gitu, kerja aku di setiap harinya. Nah, dengan aku pakai teknik mindfulness ini, kebetulan aku pakainya tuh yang teknik, eee, nafas sama sadar badan peka. Nih caranya tuh gini ya jadi, kalau yang teknik nafas itu adalah aku bernafas, eee, 2-1-4. Jadi, da 2-1-4 tuh kayak aku tarik nafasnya tuh, sa selama 2 detik, terus aku tahan 1 detik, terus aku, eee, hembuskan selama 4 detik, gitu. Jadi, dari hal seperti itu disambilkan aku dengan, sadar badan. Sadar badan itu tuh aku kayak, duduk dulu di atas, eee, kursi aku sebelum mulai kerja. Terus aku kayak dari, eee, badanku, aku merasakan, eee, segala stimulus di sekitar, apa yang aku dengar, apa yang aku cium, apa yang aku lihat, kayak gitu ya. Dari setiap detik dari nafas itu tuh, ngebikin aku kayak la jadi lebih lega, lebih tenang, dan lebih siap lagi Kak untuk ngerjain kerjaan-kerjaan tadi, gitu.
Heeh heeh. Oke. Oke oke oke. Mhm mhm. Nah, gimana itu Kak? Nah. Mhm. Oke. Mhm. Mhm mhm. Oke, jadi istilahnya mindfulness ini benar-benar ngaruh ya, Kak ya, terhadap, eee, kerja Kakak, baik itu kinerja maupun bahkan sampai emosinya juga itu Kak ya?
Heeh, betul betul. Karena, aku merasa sih kalau, dengan aku teknik tadi ya Kak, sejauh ini tuh aku jadi lebih, e pertama tenang, itu yang aku rasain. Kedua, aku enggak langsung cepet-cepet, eee, kewalahan, nggak langsung panik gitu kalau tiba-tiba, ada kerjaan langsung mendadak dikasih menumpuk di hari itu, kayak gitu. Kayak lebih siap aja gitu Kak. Entah ya, mungkin ini, efeknya beda sama orang-orang yang pakai teknik itu ya. Tapi aku ngerasanya tuh, ke sana gitu efeknya selain akunya jadi nggak mudah impulsif secara emosional, enggak mudah kayak, eee, apa, bete bete gitu ya, enggak mudah marah, akunya juga jadi lebih siap gitu menghadapi kalau tiba-tiba, ada proyek dadakan, terus tiba-tiba ada yang tenggat kerja yang tiba-tiba dicepetin harus kelar hari ini, gitu. Akunya jadi lebih santai kayak gitu, kayak lebih tenang gitu.
Mhm. Mhm. Oh, oke. Heeh heeh. <chuckles> Mhm mhm. Oke, wah keren banget nih ya berarti teknik mindfulness ini ya. Nah tapi nih Kak, aku jadi penasaran nih, Kakak kan, e cerita tuh bahwa semenjak me istilahnya, eee, menerapkan teknik mindfulness ini, banyak hal positif gitu ya Kak ya terhadap, e baik itu kinerja, emosi dalam bekerja kayak gitu Kak. Nah sebelumnya Kak, aku pengen tahu tuh bedanya sebelum menerapkan teknik itu sama setelah, e menerapkan mindfulness ini kayak gimana sih Kak bedanya?
<chuckles> Iya iya. Mmm, gimana? Mmm, betul. Mmm, dulu sih lebih kerasa pas awal-awal aku kerja ya Kak itu aku belum paham karena kan, dulu waktu aku transisi dari selesai kuliah aku kan kerjanya kerja kantor dulu Kak. Nah memang pas kerja kantor itu, karena ritmenya sama kayak kuliah maksudnya aku kayak bangun siap-siap terus berangkat gitu ya bedanya ini kalau kuliah aku belajar kalau kalau kantor kan aku kerja gitu kan ya. Nah saat itu tuh aku ngerasa pertama karena kerjanya rutin terus Kak terus menerus terus menerus jadi kayak, ada kerjaan di dikasih langsung aku kerjain ada kerjaan dikasih, kerjain terus dari pagi ampe, siang dulu nih itu tuh aku jadi entah mengapa pas istirahat siangnya itu jadi lebih capek gitu Kak, kayak lebih, menghela nafas kayak gitu terus, eee, kalo misalnya rekan kerja ngajak ngomong akunya kayak, bete tapi berusaha menenangkan diri jadinya, kayak, jadi kayak pasif agresif heeh, jadi malah kayak pasif agresif gitu sama, eee, rekan kerja gitu kan tapi aku waktu itu, belum sadar Kak kalau aku tuh tanda petik, eee, "terpengaruh" lah sama, apa ritme kerjaku saat itu gitu kan, nah terus, eee, sampai sorenya dari siang ke sorenya itu juga sama sama suntuknya gitu dan, entah mengapa setelah kerja tuh, kan kelar nih jam kerja bukannya aku tuh merasa lega, tenang, aku malah kayak ngerasa hampa gitu loh Kak kayak lebih ngerasa kayak, ya udah selesai jadi kayak enggak ada kesan bermakna tersendiri, dengan aku menyelesaikan target-target kerjaku tadi kayak gitu. Nah terus pokoknya tuh itu terjadi terus selama aku kerja 1 1/2 tahun gitu kan, nah, aku waktu itu belum pernah mengakses aku tuh nggak sadar gitu loh kalau kondisi badanku tuh juga ngaruh gitu ke bagaimana aku kerja gitu, bagaimana aku ngelihat pekerjaanku, oke mungkin kerjaan aku selesai tapi aku sadari enggak maksimal Kak jadinya karena tadi aku kayak apa ada kerjaan apa pun aku kerjain aku iya-iya aja aku enggak membatasi diri gitu bahkan aku, ngerjain punya temen gitu kan akunya juga jadinya ngaruh ke efek sosial aku sama di rumah gitu, nah
Oh oke. Mhm. Kerja, heeh. Mhm. Oh. <laughs> Oh sampai kayak gitu ya Kak ya. <chuckles> Mhm mhm. Oke. Oke. Mhm mhm. Mhm mhm.
terus pas aku kerja remote itu, aku dapat pelatihan langsung nih dari salah satu kayak klien aku gitu dia ngasih tahu kayak kamu, ini cobain mindfulness gitu karena waktu itu aku, pernah kayak kerjanya tuh gila-gilaan juga sama Kak gitu jadi, mereka tuh notice gitu ya sadar, kinerja aku tuh enggak maksimal makanya mereka langsung kayak, ngasih tahu gitu enggak maksimal dalam hal ini tuh kayak asal kelar aja kayak gitu jadi merekanya juga nggak nangkep gitu kan, karena kebetulan aku kerjanya tuh saat itu ngerekam suara gitu Kak jadi, efeknya tuh kan jadi kayak nggak maksimal tuh aku kayak nggak, serius hasil audionya agak kurang berkualitas dan itu ngaruh kan ke mereka makanya mereka kayak bantu, eee, konseling lah sejenak gitu sama aku aku tahunya tuh dari sana Kak tekniknya.
<chuckles> Oke. Oh. Mhm. Mhm, bener. Oke, jadi itu awal mula Kakak mengenal teknik mindfulness itu ya Kak ya.
Eee, bener bener dan waktu itu yang bantu sih, bukan kliennya langsung ya tapi kayak, eee, orang-orang sekitar gitu yang kayak, ngasih tahu gitu kayak, "Kakak kenapa?" gitu kan, lebih ke sampai, ya udah jadi ngobrol-ngobrol aku jadi ketangkep caranya kayak gitu jadi, ya udah deh sekarang aku coba terapin yang teknik tadi dan, lucunya setelah aku pake tuh, ada perubahan dari cara aku melihat kerjaku gitu, kayak setiap kali aku menuntaskan tugas aku jadi lebih seneng kayak gitu Kak karena heeh, jadi bukan yang kayak, eee, merasa hampa kayak hilang tujuan ya, jadi kayak ngerasa, "Wah habis ini apa lagi nih?" kayak gitu, terus juga, eee, aku merasa istirahatku jadi cukup ya jadi kayak aku tiba-tiba langsung tahu kayak, "Wah ini nggak bener nih aku harus istirahat." kayak gitu dan, bener jadi kayak dampak-dampak, eee, negatif dari fisikku yang aku jadi mudah bete, terus, eee, orang-orang yang, aku jadi kayak marah tanpa sebab itu jadi berkurang jadi ngaruhnya tuh ke sana gitu.
Mhm. Mhm. Oke. Heeh heeh. Oh. Mhm. Oke oke nih Kak jadi, eee, berapa lama tuh Kak, eee, Kakak mulai mempelajari mindfulness sampai Kakak mulai menerapkan itu dalam kerja dan akhirnya, hasilnya ternyata, eee, baik juga? Gitu Kak.
Mhm mhm, dulu aku terapinnya tuh pas sekitar masuk 6, 7 bulanan setelah aku kerja remote, eee, full jadi aku kan aku berhenti kerja kantoran Kak kebetulan waktu itu, terus, berhenti, eee, aku mulai dikasih tahu kan cara mindfulness tadi kayak teknik nafas sama sadar tubuh kan waktu itu, itu agak susah si sih Kak sebenernya karena karena mau menyempatkan waktu duduk, dan bernafas, dan menyadari tanda petik "tubuh ini" menurutku nggak masuk akal gitu kan, jadi karena udah kepalang gak masuk akal, mau fokus menyadari stimulus tadi terus fokus ke nafas tuh, menurutku enggak ngasih efek apa-apa kayak gitu tapi, saat itu, eee, aku dapet kayak memegang mempercayailah, eee, temen-temen dan yang ngasih cara ini kan aku kayak, "Oh mungkin, aku belum konsisten aja kali ya." aku mikirnya ke sana Kak, jadi aku komitmen tuh kayak sekitar 1, 2 minggulah aku bener-bener setiap pagi aku lakukan itu terus di jeda siang juga aku lakukan gitu ya, dan, lucunya masuk hari ke-5 mulai ada tuh efeknya yang tadi, yang aku jadi lebih tenang makanya aku aku mikir kayak, "Oh, bener bener emang belum, komitmen aja makanya awal-awal ngerasa enggak efektif." makanya jadi kayak setelah lima masuk 5 ke 6 hari tuh, udah mulai tenang dan
Mhm. Oke. <chuckles> Iya iya bener bener sih Kak. Oh oke. Wow. <chuckles> Oke iya iya. Mulai kerasa ya Kak ya ada bedanya gitu ya? Mmm.
Iya, dan aku pakai deh sampai sekarang tekniknya.
Wah keren keren keren sih itu nah tapi, eee, semenjak Kakak istilahnya tahu ya maksudnya ternyata mindfulness ini berdampak baik juga gitu ya terhadap kinerja dan juga emosi Kakak ketika kerja, pernah nggak sih Kakak share atau mungkin Kakak ngajak gitu ya teman untuk, sama-sama juga belajar mindfulness ini biar sama-sama mungkin kinerjanya semakin baik gitu dalam bekerja bisa menikmati pekerjaannya? Kayak gitu Kak.
Mmm, iya. Hmm, pernah pernah, Kak. Ini tapi bukan ke temen kerja banget, sih, tapi ke keluarga gitu. Jadi, aku kan ada juga sau saudara yang dia akhirnya udah masuk, eee, kerja, jadi udah nggak sekolah lagi gitu dan, dia cerita kalau dia, tuh, capek gitu sama kerjaan dia, kayak gitu. Dia, entah mengapa padahal perasaan kerja dia itu enggak banyak, enggak enggak enggak enggak nuntut banyak, tapi, kok, dia ngerasa kayak nggak menikmati dan mudah capek, mudah bete gitu, kan. Terus, aku langsung, ya, udah kayak, oh, kok, ini kayak gejala yang sama aku rasakan dulu gitu, kan. Terus, ya, udah aku bilang kayak, "Kamu coba, deh, eee, pakai teknik ini gitu, kayak mawas diri kayak sadari diri kamu gitu." Terus dia bilang, "Gimana caranya?" "Ya, tadi aku saranin, coba kamu kayak sempetin waktu lah 5, 10 menit aja, cuma buat duduk di kursi gitu, ya, sebelum mulai kerja. Itu kayak kamu tarik nafas, eee, selama 2 detik, tahan 1 detik dan hembuskan 4 detik." Sebenernya itu tergantung, sih, Kak, bebas orang mau jam berapa detik gitu, ya, cuman di aku efektifnya di sana gitu. Terus aku bilang kayak, eee, "Sama coba kamu sadarin sekitar kamu, kayak dengerin stimulus, terus sa cium, cium cium bau-bau yang ada, lihat simbol yang ada." Gitu, kan, dan, aku suruh gitu. Terus dia hari pertama kedua masih ngerasa bilang ke aku, kan kayak, "Nggak ah, nggak efektif." Laku aku bilang, "Belum, belum aja." Aku bilang kayak gitu. Dan sejauh ini, sih, eee, aku mengamati beliau terpantau aman, ya, eee, adik aku ini. Cuman, aku enggak follow up, nih, enggak bilang kayak, "Gimana tekniknya?" Aku enggak bilang gitu. Tapi, aku lihat, eee, dia lebih positif, sih, kalau kerja dan pulang kerja juga. Jadi, mungkin aku simpulkan ini efektif gitu.
Mhm, oke. Kerjaannya, heeh. <chuckles> Iya. Iya. Mhm mhm. Keluarin, heeh. Oke. Oh. Bau, heeh. <chuckles> Oke. Oke oke. Oke oke, keren, sih, Kak, ini, ya. Jadi istilahnya yang mendapat manfaat bukan cuma Kakak sendiri, ya, Kak, ya, dibagi juga biar orang lain juga bisa merasakan gitu, ya, manfaat dari mindfulness ini. Nah, tapi, nih, Kak, ketika mungkin menghadapi gitu, ya, kita udah, eee, mengajak misal Kakak tadi adik gitu, ya. Tapi mungkin, eee, responsnya kayak, "Ah, ngapain, sih, kayak gitu." Atau mungkin, "Nggak sempat, ah, kan, kita, kan, sibuk, ngapain harus duduk diam kayak gini gini." Itu respons yang bagus seperti apa, ya, Kak, ya, biar mungkin mereka juga paham, gitu, Kak?
<chuckles> Iya, untungnya efektif. <chuckles> Iya. Ah, iya. <chuckles> Mmm, menurutku sih lebih ke, komitmen akunya sebagai orang yang ngebantuin gitu ya, karena karena si temen aku juga pernah terapin itu ke temanku Kak dia juga sama responnya dia kayak, "Ah enggak enggak efektif ini," gitu tapi aku, dengan aku komitmen juga kan aku bilang, "kayak coba dulu aja" aku bilang kayak gitu cuman ya tadi ya, eee, pada akhirnya juga dia nggak begitu menerapkan itu Kak dia kayak, jadinya pakai pendekatan lain dia jadi ke konselor langsung dia kayak ketemu tenaga ahli dan bahkan dia pakai teknik meditasi gitu cuman untuk, menenangkan situasi dia kan dan, menurutku sih itu acceptable ya bis itu bisa diterima gitu jadi, meskipun mungkin dia bisa dibilang nggak nyaman aja gitu sama teknik aku gitu mungkin jadinya kan dia pakai cara lain ya kayak meditasi dan sampai ngobrol langsung dengan tenaga ahli yang menurutku, itu juga sama validnya jadi, terlepas mau teknik apa pun itu selama membawa ujung-ujungnya ketenangan dengan output yang sama tadi ya menurut aku, nggak masalah sih walaupun tadi dia pakai pendekatan lain gitu.
Oke. Mmm. Oke. Oke oke. Gak masalah heeh, bener bener. Wah keren banget nih Kak ya pembahasan mindfulness ini bener-bener, ngena banget nih buat aku kayaknya perlu aku coba juga gitu Kak ya biar aku juga bisa memaknai pekerjaanku itu biar nggak bosan juga kayak gitu kali Kak ya. Oke nih Kak terima kasih ya atas sharing dan juga saran-sarannya tadi ini bermanfaat banget buat aku semoga kita bisa ngobrol lagi lain waktu.
Iya sih Kak. Boleh boleh Kak. Iya, bener bener. Ah, siap-siap makasih juga udah nyimakin ya Kak boleh lah nanti, lain waktu lah ya kita ngobrol-ngobrol lagi. <chuckles>
Oke oke, siap siap
Siap.